Neleri sayarsın?
E, şöyle, eee, ben aslında biraz aromasına bakıyorum kahvenin. Bir de ben bir kahve denemiştim. O Brezilya'dan gelmişti, orada gelmiş işte. Bir baktım aromasına, eee, karamel, fındık, işte, sütlü çikolata, o tarz aromalar vardı ve bayağı hoşuma gitmişti. Mesela şimdi kahve alırken genelde o tonlara gidiyorum. Ama mesela kırmızı meyveler bana çok asidik geliyor, o yüzden onları çok tercih etmiyorum.
Süper. Tamam. Ha, süper. Peki, hiç böyle, eee, kahve çay içerken, eee, komik ve böyle enteresan bir an yaşadın mı?
Şöyle, çay da var. Eee, b böyle Türkiye'ye gittiğimde ailecek toplanırız, mesela. Bir de o çayın servisi var ya, <chuckles> ondan kaç kaçmak lazım, ondan. <chuckles> O yüzden, mesela, benim teyzemle çok dalga geçilir çünkü teyzemle de masa kurulduğunda, çay içeceğiz diyelim, en köşeye, yani, en çıkılmayacak yere girer böyle. Ben de, ben de koşa koşa onun yanına giderim. Biz ikimiz ailede mimlendik birazcık böyle. <chuckles>
Tamam. <chuckles> <laughs> Evet. <chuckles> <chuckles> Çay servisinden kaçmak için, eee, delikten deliğe saklanıyoruz. <giggles> Güzel hikâyeymiş, çok da komik hikâyeymiş. Eee, sen 2 gün şirkete gittiğinden bahsettin.
Eh, kesinlikle. <chuckles> Kesinlikle. Evet.
Oradayken. Eee, tabii ki de o o gü o şirkete gittiğin günler ça eee, kahve ritüelini kahve ritüelini es geçiyorsun. Peki, şirkette, eee, bu aralarda daha çok ne içiyorsunuz? Dinlenme araları oluyor mu? Çay araları oluyor mu? Kahve araları?
Hı hı.